آه هي شالت عنّي الحمل شوية، فهو يعني خلّتني أزُقّ شوية، وجَه واحد تاني معايا قاعد بقى يراجع ال ال اللي هو كُلّ الحاجات اللي كانت بايظة بقى في المحتوى وكده، فهو الاتنين دول هُم اللي خلّوني إن أنا إيه أقدر أكمل شوية، مع إنّي أنا ما كنتش طايق الteam ولا طايق الشغل ولا طايق أ وما
إمم. طَب كويس أوي، ما أكيد من التجارب اللي عدِّت عليك دي كلّها أكيد هتفضّل إنك تشتغل لوحدك بعد كده ما تشتغلش في team، يعني ما فيش ولا مَرّة اشتغلت فيها في مجموعة حسّيت إن أنت مرتاح فعلًا وحسّيت إن الناس دي لأ مريّحاك وإن أنت كده أريح؟
والله هي كانت مَرّة وحيدة بقى تمام، وأنا نِفسي تتكرر بس هي ما تكررتش مش عارف ليه، بس أنا أنا كنت اشتغلت مع ناس عارفة اللي هو كان قلبهم على الشغل، اللي هو آآ، أنا فاكر إن وقتها أصلًا ما حدِّش اتعيّن team leader هي في واحدة خَدِت من نَفسها كده المبادرة وراحت قسّمتَنا وعملت طريقة للتقسيم والجروبات، إحنا أصلًا كن كذا شغل آآ، على كذا مستوى أصلًا منشور وفي تصوير فيديوهات توعوية كان في حاجات كتيرة هتتعمل وقتها، تمام، فهي كانت قسّمت الشغل وقسّمته بطريقة سهلة جدًا وكانت متابعة مع كُلّ جروب إيه اللي بيحصل تمام، وكُلّ الجروبات أنا عايز أقول لِك إن كُلّ الجروبات أصلًا لوحدها كانت شغالة وكانوا عايزين يطلّعوا حاجة كويسة، ده أصلًا اللي أنا استغربته، اللي هو كُلّ الناس دايسة أنا مش فاهم يعني أنا حسِّيت
إمم. كويس. إمم. اشمعنا بقى؟ <laughs> اشمعنا الناس هنا شاطرة وجميلة ومتعاونة مع بعضها وبتسهِّل الدنيا على بعضها.